Oo, tiwala lang.
Hmm, tama, tama, eh sige, sige ikaw naman.
Eh, matanong naman kita. May mga challenges ka ba na naranasan habang sinusubukan mong magtipid? 'Tsaka paano mo siya na overcome?
Ah o Ah, oo talaga, ah, minsan 'yung asawa ko, eh, mainit ang ulo 'pagka bayaran na, 'yon pala malaman-laman ko meron na naman kaming short. Eh, pagka gano'n talaga ang hirap magtipid, kumbaga 'yung 'di ba, nabanggit ko kanina nagtitira siya ng para panggastos ko. <sniffs> Eh, minsan, ah, do'n nako-compromise 'yon do'n niya kinukuha siyempre kasi kumbaga 'yung ibang naka-budget, eh, pangangailangan talaga naming pamilya 'yan, eh. Kailangan ng hindi parang hindi naman oo, parang hindi naman puwedeng ipagpaliban 'yon, eh, kumbaga do'n sa ano ko 'di ba, 'yon sa, ah, pera ko, eh, puwede namang hugutin ma puwede namang maging flexible. Ah, pero siyempre pa'no ba kung ba paano ba namin na cha na-o-overcome 'yung mga gano'ng challenges, eh, nagtitipid talaga kami, umiiwas kami ng, ah, kagaya ng sinabi ko sa mga delivery kasi credit card 'yung gamit namin, eh. Tapos 'pag nag
Oo. Oh. <chuckles> Mm. Mm. Oo, mga bills 'no? Oo, hindi puwede, hindi puwedeng i-skip 'yan. Mm. Ayan. Ay, talagang mahirap 'yang credit card, eh.
Kaya nga, eh, ta's pagka nag-go-grocery din siyempre mga ano lang pagkain lang talagang kailangan, ni wala munang mga snacks ganiyan, wala munang mga alak gano'n. Oo, ikaw ba? Oo.
Di ba? <chuckles> Oo. Ayon, mga extra-extra. Gano'n din 'yung na-mention mo 'yung credit card, ako ganiyan din, eh. Dati madalas ko gamitin 'yung credit card ko.
Mm.
Akala ko ang dami ko pang pera pero credit card lang pala 'di ba? Hanggang sa <chuckles> <sniffs> na-max out na. <sniffs> So, 'yun nung
Oo. Mm, tama, totoo 'yon. Oo, pagka nag, ah, singilan na ramdam mo na talaga, eh, 'no. Ay, oo. Oo nga oo nga, kaya minsan nakaka-pressure din talagang magbayad, eh.
Oo, 'tsaka 'yung interes, ang laki ng interes. 'Di ba? Tapos

Oo, na nakapanlumo, so, talagang tinigilan ko na yung paggamit ng credit card, ginagamit ko nalang yun
Mm. Mm.
para sa maliliit na bagay kunyari pagkain o kaya gas.
<clears throat> Oo, ah, oo, tama. Okey din 'yon at least sa'yo controlled mo yung, ah, paggamit mo ng credit card, eh, pero kasi kaming
Grocery, 'di ba? Oo, kailangan.
kami sa pamilya talagang credit card 'yong primary na pang ano, namin panggastos hindi maiwasan kasi 'di na parang 'di na rin kami nag-aano ka-cash masyado, <smacks lips> eh, wala ba talagang ano na lang iba-budget na lang ni Misis <chuckles> 'tsaka isa pa ah
'Di maiwasan, 'no. Oo. Mm. Oo, basta ba, ano, basta ba alam nyo 'yung, ano, niya, eh, kung saan pumupunta yung pera, 'di ba?
Oo, alam mo yung oo, 'tsaka isa pang, ano, challenge dito sa pag-iipon, eh, 'pagka may utang ka tapos na short ka tapos ang gagawin mo, eh, mangungutang ka para ma pambayad ng utang ngayon. Eh, 'pagka ganon talagang samin, ah, ramdam na ramdam namin pumapatong imbis na yung pera nagagastos namin sa mga gusto namin, ganyan, eh, napupunta pa rin sa utang. <chuckles> So, ayun kagaya nga ng, ano, ganun lang din naman mag-overcome, 'no, talagang ima-manage mo lang talaga yung budget mo, susundin mo lang, magiging disiplinado ka, 'di ba. Ah, <smacks lips> hindi pwedeng kada may budget ka nga, tapos kada sahod naman, eh, ano ka deserve mo to, deserve mo 'to, 'di ba <chuckles> hindi naman tama din yun.
Mm. <chuckles> Babayarin yung utang oo. Patong-patong. Oo. Ayun. Oo. <laughs> Deserve ko 'to oo. <laughs> 'Yan mahirap, eh. <chuckles>
Oo. Eh, eto, sa tingin mo, mas madaliang magtipid kapag maganda ang kita, o kahit maliit lang yung kita kaya pa rin.
Hmm, napakagandang tanong kasi, ano, eh, depende 'yan sa tao, eh, 'di ba? <smacks lips> May mga kilala ako na malaki kita, pero kada buwan wala pa ring, ano, walang ipon, 'di ba? Tapos, 'yung iba naman na hindi naman kalakihan ang kita pero marami silang ipon, so, 'di ba, <chuckles> baligtad.
Hmm. Tama, tama. Hmm. Ma Oo, oo. Mm, tama ka dun. Oo nga eh, 'no, parang oo, na tama ka napaisip din ako, ah, kaso ako kasi di ko alam 'yung mga kita-kita na yan dahil empleyado ako, kumbaga, yung income ko talaga, eh, steady lang. <smacks lips> Ah, pero dati naman naranasan ko lalo na nung baguhaan pa ako, eh, siguro medyo mahirap para sakin kasi, ah, lalong-lalo na may mga pangangailangan kami, hindi mo nama na hindi naman pwedeng i-compromise, 'di ba? Na kagaya ng renta, ng pagkain, tapos yung sahod ko, eh, ganito lang naman steady lang, 'di ba? Eh, 'pagka oo, 'pagka gano'ng paraan talaga, ah, naaalala ko may pagkakataon na wala talaga kaming ipon mag-asawa, kumbaga wala kaming emergency funds. So, talaga nung 'yung anak namin ingat na ingat kami para hindi magkasakit kasi wala kaming panggagastos, eh. Oo, oo, so, 'yon naman ang, ano, take ko do'n sa tanong na 'yon, eh, ito, meron ka bang tips kung, ano, ah, na puwede mong ibahagi para makapagsimula sa pagtitipid?
Mm. Mm. Oo. Mm, sakto lang. Hmm. <chuckles> Oo. <chuckles> Mahirap magkasakit, hmm.

Ayan, ang maganda.
Tsaka ano, siguro isa pang maganda, eh, manood-nood ka ng mga financial advice na video, ah, marami naman ‘yan sa YouTube, eh, ‘di ba. Basta siguraduhin mo lang na hindi ka mai-i-scam ‘di ba, o kaya yung mga payo na ibibigay nila, hindi naman yung, ah napaka-imposible, yung parang yung minsan kasi may napapanood ako ng financial advice, pero hindi naman angkop sa lifestyle ko gano’n, hindi naman angkop sa estado ng buhay ko. Parang yung yung advice sila para sa may mga may pera lang, gano’n. Eh, paano kung hindi ka masyadong ano 'di ba, kung limited lang yung income mo, eh, yun naman dapat angkop din talaga sa lifestyle mo. Eh, ikaw ba, ano bang maidagdag
Oo. Oo, libre lang. Libre pa, ‘di ba? Ayan. <chuckles> Oo. Oo. Mm. Tama naman. Talaga naman. Ta’s yung iba yung yung mga advice nila, eh, ‘no, parang <chuckles> napagrabe, eh. Parang ano, hindi makatotohanan.
Hmm. Oo, oo. Oo nga, eh. Parang kung ako, ganito yung estado ng finance ko, hindi parang hindi naman uubra yung gano’ng payo na sinasabi nila. Ah
‘Di ba, parang ano lang yung clickbait, eh, yung iba. <laughs>
Ayun nga, eh. Ayun nga, ah, kaya minsan suwertehan lang din talaga. Ah, kung ano, yung makakakita ka talaga ng mga advice na angkop sa pamumuhay mo gano’n, sa financial status mo, edi mas maayos, 'di ba? Tama, tama.
Mm. Oo. Marami naman diyan, eh. Mm, tsaka yung mga ano na rin, mga podcast na pinag-uusapan nila yung ano ‘di ba, oo. Yun ang yun ang pinapanood ko, eh.
Ay, oo, mismo. Oo nga, tama ka dun na Oo, ako din, ako din minsan. Lalo na minsan parang pagka habang nagtatrabaho ganiyan, eh, para naman kaysa mag-sound trip ako 'di ba, yung mga podcast din na parang success stories, yung mga ipon-ipon na podcast, eh, yun din hilig ko rin 'yon, ah, kasi ano, eh, mai-inspire ka, eh, ‘no, na, ah, gayahin 'yong ginagawa nila, ah, parang ma-inspire ka rin na hindi imposible 'yong, ah, makamit 'yong ano, eh, pang pangarap mo sa pamamagitan ng pag-iipon, 'di ba? Mm.
‘Di ba? Mm. Ayun. Oo. Oo. Tama. Tsaka yung iba talagang ano, eh, yung relatable ‘di ba, na kasi yung mga ibang podcast or videos dati, parang hindi ka naman nakaka-relate, eh. Kaya nga ng gaya nga ng sinabi mo ‘no, parang imposible naman na mangyari sa’kin ‘to. Pero ngayon, marami ng bago na ano.
Mm, totoo. Oo nga, eh, parang Oo. Tam Oo, parang ano nga, eh oo, totoo. Kasi 'di ba yung ibang nagpo-podcast, yung mga YouTuber, eh, ‘di ba alam mo naman sa YouTube ang daming pera niyan lalo na kung sikat ka na. Eh, parang pagka gano’n tapos magfi-financial advice sila, eh, parang hindi angkop talaga. Parang kung ako iisipin ko saan ko kaya kukunin 'yong pang-capital ko, ganiyan, eh, sa kanila kasi ang dali pera, eh, 'di ba? <chuckles> Oo nga, eh. Pero uli, alam mo naman na lahat naman ng bagay, eh, napag-iipunan talagang, darating din yung oras na para sa atin, 'di ba?
Oo. Tama. <laughs> ‘Di angkop. Oo. <chuckles> ‘Di ba. <chuckles> Sana all. <laughs> Oo. Yun na lang.

Oh. Siguro 'yong unang-una 'yong ano, Excel sheet.
Ay, tama, ganiyan 'yong gamit ng asawa ko. <chuckles> Mm.
'Yon ang ginagamit ko, eh. Oh, oo. 'Di ba? Para talagang organized. Tsaka ilista mo talaga lahat ng gastusin. Kahit na ga gaano kaliit.
Hmm. Oo, pero alam mo Oo, alam mo 'yong Excel sheet na 'yan, hindi talaga ako marunong 'yan, nalilito ako kahit pinapa ine-explain sa'kin no'ng asawa ko.
Oo, medyo na medyo nakakalito nga. <laughs>
Oo, buti na lang, eh, marunong siya sa gano'ng bagay, at least 'di na ako mag-iisip 'di ba? Ah, siguro idagdag ko na lang din, eh, talagang <chuckles> Talaga naman. Eh, dagdag ko na rin, eh, maging disiplinado talaga 'pag ka dating sa pag-gastos mo, <smacks lips> 'di ba? Ah, may mga bagay talaga na puwede namang ipagpaliban, ah, p'wede namang hindi muna bilhin. Ah, kung ipagpaliban mo 'yong mga ganong bagay, eh, tiyak naman na makakapagtipid ka, 'di ba?
Ayun. Oo. Sinwerte ka. <laughs> Mm. 'Yan. Oo. Mm, tama talaga, 'tsaka unahin 'yong mga bills.
'Tas 'yon. Tama, tama. Oh, siya sige, ah. Maraming salamat.
Ayan. Oh, sige, sige. Next time ulit.

'Di ba, talagang gastos talaga, so, ako, as as much as possible talagang sa bahay, kasi work from home naman ako, eh, so, hindi kasi
Hmm Mm. Ah, mainam naman?
Oo, 'di masyado kailangan lumabas.
Mm.
Ikaw ba, anong ginagawa mo na?
Ah, 'yun, sang-ayon din sang-ayon ako dun sa sinabi mo talagang ramdam mo yung tipid 'pagka hindi ka lumalabas, sa, sa totoo lang. Parang may, ano, eh ikuwento ko sa 'yo no'ng pandemya, <smacks lips> talagang laking tipid namin mag-asawa, kasi wa wala namang mall no'n, walang re restaurant, 'di ba, ah, tapos nung panahon na 'yon nag-iipon kami pangkasal. Ang bilis naming naipon 'yong budget namin, sumo sumobra pa, eh, kaya talagang malaking tulong din 'pagka iniwasan mo yung paglabas. Pero bukod dun sa ganun, eh <chuckles> oo, napabuti in a way, ah, kasi, ano, nung pandemya work from home din ako, hanggang ngayon. So, wala wala talagang gastos sa transportasyon, commute, 'di ba? Ah, pero bukod dun sa mga nasabi natin, eh, isang magandang paraan, eh, nagba-budget ako pagkasahod, ah, talagang oo, inuutay-utay ko 'yong sinasahod ko, ah, kumbaga may pinaglalaanan na, siyempre, ah kasama na do'n sa pinaglalaanan 'yong ipon, ah, para naman oo, kailangan talaga 'yon lalong-lalo na 'pag, eh, may pamilya na. Um, 'tsaka isa pa, ma mas mainam din 'yong kumain sa bahay, kaysa kumain sa labas, siguro, ah oo, 'yung magluluto ka na lang kahit siguro mga snacks mo kasi ano 'yan, uso 'yan 'yung delivery-delivery, 'di ba? Lalong-lalo na 'pagka meryenda, 'pagka manonood sa gabi, eh, kaming mag-asawa ginagawa namin, eh, bumibili kami ng mga frozen na french fries, na fish ball, gano'n. Eh, tapos, kami na kami na lang 'yung, ano, kami na lang nagluluto kasi a a sa totoo lang oo, to totoo ramdam namin.
Oo. Ano ba ya sige. Oo. Tama, 'no. Oo. Ayun <laughs> Hmm, napabuti pala sayo, 'no. <chuckles> Oo. Ayan, hmm. 'Yun, mahalaga 'yan. Hmm. Oo, kailangan, 'no? Mhm. Oo, ayan, malaking bagay 'yan. Oo. Ayun, ako rin. <chuckles> Oo, para tipid 'di ba? Mahal kaya ng delivery. <chuckles>
Oo, mahal, ramdam namin no'ng nagtipid kami ng Grab mag-asawa, ah, ang laki ng na-save namin sa credit card oo. Ah, 'tsaka isa pa siyempre, ah, kagaya ng sinabi mo iniiwasang lumabas, 'di ba? <smacks lips> Parang kaibi kaakibat na 'yon no'ng, ano, eh, ah, impulsive buying, 'di ba, ah, 'yong biglaang bili. Eh, ayun iniiwasan ko din 'yon.
Hmm. Natipid nya? Mm. Oo, <laughs> <sniffs> kahit sinabi na natin sa sarili natin na, hindi gagastos, 'di ba? 'Pag may nakita, ayos na 'yun.
Kay kaya nga eh. Eh, ngayon pa naman, usong uso 'yong Shopee 'tsaka Lazaada, 'di ba? Parang hindi ka na lalabas ng hindi ka nalalabas ng bahay pe makakapag-impulsive buying ka pa rin. Pero, siyempre, disiplina pa rin 'yong kailangan, ah, kung gusto mo talagang makatipid, eh, ano, pigilan mo 'yong sarili mo, 'di ba?
Oo. <chuckles> Oo, ano lang 'yun, eh, minsan ano lang yun, eh, parang boredom.
Hmm, ikaw ba, may maidagdag ka pa?

Oo nga, eh, parang pag ka naaaliw ka na, pag ka may pinagkakaabalahan ka na, eh, wala, hindi mo na iniisip yung gusto mo.
Ah, 'di ba? Oo hindi mo na tama. Kaya ako naghanap ako ng ano, eh, ng hobby na, kakain sa oras ko.
Mhm. Ah, mabuti 'yan, mabuti, okey din 'yan. Basta't yung hobby mo. <laughs> Oo nga, eh. <laughs>
Oo, kasi ako 'pag na bo-board 'yan, eh, dati, eh, yun nga, eh. Nag sho-shopping, kung ano-ano lang hindi naman kailangan, 'di ba?
<laughs> Eh eh, basta ang hobby mo yung hindi masyadong magastos 'di ba? Eh, kung 'yong hobby mo project car project car 'di ba, magastos din 'yan? <chuckles> Yung mga gano'ng bagay, sapatos, 'di ba?
Oo, eh, hindi naman. <laughs> Iniba mo lang yung gastos mo, eh, 'no?
Oo 'yan, totoo.
<chuckles> Pero 'tong hobby ko naman, ayos naman. Nakakatipid ng pera, oo.
Mhm, 'yan mabuti. Ayos-ayos 'yan, ayos 'yan. Ah, 'eto matanong kita ulit, ah. Paano mo napili yung paraan na ginagamit mo para makatipid?
Mhm? Hmm, <smacks lips> siguro sa akin, ano, Since yun nga yung trabaho, medyo angkop siya sa sa lifestyle ko, 'di ba, na nasa bahay lang, hindi na kailangang lumabas. So, madali na, na
Mhm. Mhm, hmm, okay. Mhm. Mm. Oo.
hindi lumabas at gumastos, 'di ba?
Oo tama, tama ka dun. <sniffs> Ah ano pa ba? Ah siguro kung ako naman sasagot diyan sa tanong, eh, sa totoo lang hindi talaga ako marunong humawak ng pera. Kaya ang ginagawa ko, pag ka sahod talaga ay binibigay ko sa asawa ko, oo. <chuckles> 'Di ba, parang, dating mga lalaki, eh, niloloko tayo pag ka diretso sa asawa 'yong sahod, 'di ba? Pero para sa akin naman, eh, mabuting gawin 'yon. Total hindi ko alam i-budget 'yong pera ko. Kumbaga, 'pag ka hindi ko binigay sa kaniya, hindi ko alam na kailangan ganito na pala 'yong kailangang bayaran sa credit card. Ah, oo ga ganito pala 'yong kailangan sa utilities, 'di ba? Eh, parang hindi ko na isipin edi ano na, sa kaniya ko na lang talaga pinapaayos. Eh, willing naman siya. 'Tsaka ang maganda naman din do'n sa pag-ba-budget ng asawa <sucks teeth> ko, parang nagtitira rin naman siya ng para pangluho ko ganiyan. Ah, kumbaga may mga bagay din ako na pinag-iipunan, ayun nagtitira siya ng para do'n.
Mhm, <chuckles> si misis ba humahawak? Oo. <chuckles> Oo. <laughs> Oo, para mawawala. <laughs> Mhm. Mm. Oo, ayun.